Ya, şöyle, zaten çalıştığım günlere bunları hiç koymuyorum. Yani, eee, 2 gün, işte, çalışacaksam, eee, 1 gün önceden yemeğim hazır oluyor. 2 günlük ayarlıyorum bunu. O günlerde çok ev işleriyle falan hiç ilgilenmiyorum. Zaten sonra 2 gün boş olacağım için tamamen oraya bırakıyorum aslında ev işlerimi. İşte, çamaşır yıkama, asma, yani, o iş günlerinde çok ev işleriyle odaklanmamaya çalışıyorum. Eşim de sağ olsun yardımcı oluyor. Eee, yemek yapamadığımda, eğer ki akşam mesaim bazen 22.00'a kadar sürüyor. Tam akşam yemeği zamanı yemek yapamıyorum ya da, eee, 1 saatlik aramda uğraşamıyorum. Eşim yapıyor o zaman.
Hı hı. Hıı. Anladım. A, çok iyi. Hı hı. A, çok güzel. Hı hı. Hıı. Evet. Çok güzel. Peki, hani, eee, eşin de mi mesela, bu da çok önemli, bir evde bi 2 kişi, 3 kişi aynı anda evden çalışıyorsa, bu da aslında çok farklı bir maraton, eee, farklı bir deneyim. Eşin de mi evden çalışıyor?
Hı hı. Evet. Evet, o yazılımcı. O zaten hep evde. Ya, bizim aslında çok enteresan bir evlilik düzenimiz var. Biz hep evdeyiz. Yani, ya da dışarı çıkacaksak da hep beraber çıkıyoruz ve çok ayrı planlarımız olmuyor.
Hıı. I hı. Belki, ev düzeni çok önemli, e, sizin için, hani, evde bir ev ortamı konforlu bir alan mesela bir çalışma masası o onun konforunun olması belki de çok önemli bu noktada sizin için.
Hı hı. Kesinlikle. Ayrı masalarımız var. İkimiz de birbirimizden bağımsız şekilde bir düzen kurduk. Böyle, yan yana falan değiliz. O bir camdan dışarı, böyle, bakıyor, ben diğer camdan dışarı bakıyorum. Yani, o düzenlerimiz çok farklı. Ben tabii kendime göre bir düzen oturttum. İşte, mesela ufak bir kaktüsüm var masamda. Eee, evet, beni çok mutlu ediyor orada, tatlı, küçük. Aynam var. Çok enteresan. Ayna koydum. <chuckles>
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. A, çok güzel motive edici bir şey, obje. Hı hı, hı hı. Harika. Ha, çok evet, mesela ayna. Ayna seni mutlu mu ediyor?
Evet çünkü ben iş sırasında evden çalıştığım için müşteriler az yazarken yüz yogası yapıyorum. <chuckles> Evden çalışmanın artıları. <chuckles> Böyle
A, çok enteresan. <chuckles> A, bu bunu gerçekten çok sevdim bu, uuu, uygulanabilir, yani, kulağa da çok hoş geliyor. Ayrıca da sağlıklı. Peki, ımm, yüz yogası dediğin için diğer, hani, sportif hareketleri de sormak istiyorum. Çünkü çok uzun saatler masa başında geçiriyor olmalısınız. Hani, böyle, bir yürüyüş rutini işte ya da bir spor rutininiz var mı?
Hı hı. Evet.

Ah, evet, <chuckles> bu oluyor. Ya, özellikle kış aylarında bu oluyor. Yani, o sıcak yataktan çıkmak istemiyorum. Yani orada sıcacık mis gibi
Hı hı. Evet, bir saatin var ama değil mi? Belli bir saatin var. Eee. Hı hı.
Evet, ya bazen, 08.00´de başlıyor vardiyam, ama haftanın birkaç günü, sabah 06.00´da başlıyor. O günler çok zor oluyor. Yani, sabah 06.00´da yataktan kalkıp bilgisayarın başına oturmak, beni motivasyon olarak çok zorluyor. Genelde, ama şöyle motive ediyorum kendimi. Diyorum ki, yani, ya bir gün sonra tatilim oluyor, ya da diğer bir sonraki gün tatil, ya, onu diyorum. Ya, bugün son gün, diyorum. Nasılsa 2 gün tatilsin, diyorum.
Hıı. Hı hı. Evet. Ama benim aklıma evet öyle bir şey geldi. O, sabah 06.00'da üstünü giyinip dışarıda ve soğukta, başka bir yere de gidiyor olabilirdin. Hani, bir şekilde, eee, kendi konfor alanındasın, o da çok motive edici gibi görünüyor, ama bilmiyorum tabii ki. Bu nasıl kıyasladığında?
Evet. Kesinlikle. Ya, beni motive ediyor. Yani bu, çünkü, şöyle bir camdan bakıyorum, dışarıda kar yağıyor, tipi, kim gidecek o trafiğe, yani ben soğuğu hiç sevmem. Mis gibi yumuşacık pijamalarımla çalışmak varken, öyle giyineceğim, edeceğim. O da, beni çok motive ediyor. Bir de çok pratik geliyor. Kalkıyorum, kahvemi koyuyorum, bilgisayarı hemen açıyorum. Eee, benim için oldukça aslında kolay şu an için, ama belki haftanın 5 günü olsa da olur.
Hıı. A, tabii. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Hı. Peki, ev düzeni? Ev düzeniyle, bunu nasıl, eee, hani bir, eee, ev düzeniyle bunu sürdürmek zaman, zaman zorlandığın şeyler oluyor mu? O, çünkü, mutfakta yemek yapılması, ya da, işte, bir temizlik düzeni gibi gibi. Eee, bu konularda, bunları nasıl yönetiyorsun?
Hı hı.